Je sais pas s'il y a des non-dits qui font qu'elle avait elle a un petit peu un du ressentiment par rapport à moi et là en fait, heu, le fait que que j'aie oublié son anniversaire. Ça ça ça a été la goutte de trop, quoi. Donc heu.
Ouais, le la cerise sur le gâteau qui fait que du coup, là, ça ça se braque, heu, un peu plus. Ouais, je je je comprends, heu, ce que tu veux dire. Hem
Mmh. Ouais
Tu as l'occasion de la revoir bientôt?
Je sais. Heu là, dans un mois, je devrais la revoir, mais bon, je pense que enfin j'ai pas envie qu'on se parle pas pendant un mois, quoi. J'aimerais bien qu'on rétablisse la communication avant de se revoir, pour pas que ça soit bizarre entre nous, une fois qu'on qu'on se verra en vrai, quoi. Mais elle répond pas à mes appels, heu, ni à mes messages, donc, heu, c'est assez compliqué là, j'avoue que je suis un peu au pied du mur.
Oui. Et tu es en contact avec quelqu'un, heu, qui est proche d'elle, heu, régulièrement, ou pas?
Heu oui, bah, du coup j'ai une autre sœur
Mmh mh.
qui essaie un petit peu de faire heu heu, le messager à quoi entre entre nous 2. Heu, j'ai aussi ma mère, bon ma mère c'est un peu plus compliqué parce que bon, c'est un peu compliqué avec ma mère, mais, heu, mais c'est surtout surtout ma s ma grande sœur qui qui essaie de d'arranger les choses entre nous 2 mais bon, vu que c'est, tout est à distance, heu, tout est tout est plus compliqué en fait.
Oui.
Surtout que ma petite sœur est très têtue, donc, heu
Oui, ça prend du temps, et c'est déformé au passage, donc, heu, du coup, ouais, tu sais jamais vraiment, heu, quel était vraiment le
Ouais.
Les mots, heu, prononcés sur le moment, heu, avec ta avec ta grande sœur. Bah
C'est ça.